Ma guarda, ehm, è un'ottima idea, ehm, diciamo che c'ho pensato a a prendere questa strada, però, ehm, mhmm, ci sono 2 fattori, che mi, mhmm, fanno un pochino somma traballare, tentennare, no. 1 che comunque, questi lavori notturni nei locali, rispetto a tutti gli altri che lavori che faccio, sia la scuola che lavori online, ehm, sto in ballo, sì, 4, 5 ore di notte, ma mi danno un sacco di soldi rispetto agli altri lavori. Eh, quindi ne vale proprio la pena dal punto di vista economico. E l'altro è che questi lavori qua online sono molto insicuri, non sai mai se, ehm, se ci sono, se non ci sono, se stanno per finire, se sono dei pro progetti che che, mhmm, che appunto, hanno hanno durata breve e no mhmm, sono sempre molto misteriosi. Quindi, ehm, quindi, non <smacks lips> diciamo che non me la sento, di mollare eh, è per quello. Però sì, è un ottimo consiglio, tanto tanto è vero che mi è venuto tante volte in mente anche a me.
Okay, mh. Certo, certo. Di mollarlo, certo. Ehm, se no, magari perché tu hai detto che sia il sabato e la domenica, mhmm, fai questo questo lavoro?
Ehm, s mhmm, ehm, il venerdì e il sabato, però sì, sì.
Ah, venerdì e sabato, comunque la domenica poi ce l'hai libera, la dedichi a
Sì, la domenica, tendenzialmente, lavoro un po' con questi lavori in smart.
Ah, okay, okay. Perfetto, perfetto. Guarda, e quindi, mhmm, sì, è s un sarebbe anche un peccato perdere questa possibilità, anche perché magari, mhmm, con quella, mhmm, quella me no, quelle 2 m quelle poche ore diciamo in 2 giorni, sicuramente riesci a a mettere da parte quello che, insomma eh sì. Ma guarda, io, uhm, mi verrebbe da dirti, mhmm, sicuramente, ehm, tua figlia ti sarà riconoscente un domani. Ma, ehm, comunque vedo che già, ehm, molto, dedichi, cioè tutto quello che fai lo fai per lei e quanto più tempo dimmi.
Sì, a far quadrare economicamente sì, sì, sì. Okay. Mh. Senti, ma invece e che ne tu che ne dici invece, visto che sono un po' così traballanti, insicuri, eh, invece magari allentare un po' con quei lavori online potrebbe essere una soluzione anche da tenere in considerazione?